Carbonara dans un seul, heu, dans une seule casserole et en fait, c'était pour des étudiants et heu, ce qu'ils ce qu'ils disaient, en fait, mais c'était horrible. Heu, et je comprends quand on est quand on est Italien que, heu, voilà, qu'on était proche de la guerre civile. <clears throat> En fait
Ouais, ouais, ouais. Mmh. D'accord. Pourquoi? <laughs> Attends! Raconte, raconte.
Bah, en fait, c'était d'utiliser le, heu, la casserole où on faisait cuire, heu, les pâtes donc de, heu, de vider un petit peu l'eau pour qu'il en reste, heu, juste un petit peu assez au fond et de, heu, mettre dans ce fond de d'eau avec, heu, avec un peu de pâtes, des cuillères de de crème fraîche avec des lardons crus et de continuer à faire cuire dans la casserole avec les pâtes. Han et ça, c'était sacrilège! <laughs>
Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Hou là, là. Ouais donc là, on est ouais, d'accord, je vois. <chuckles> Ah, bah, tu m'étonnes pour des Italiens, heu, ah, ouais, non, non, et puis, en plus, heu, bah, je sais, mmh, les Italiens, ils sont, quand même, heu, super fiers de leur gastronomie, non?
Ah il y a de quoi. Bah, oui, bien sûr. Ouais, ouais.
Ah, bah, oui, ma oui, donc c'est vrai que c'est un petit peu, heu, bafouer le le la l la culture italienne, au final, hein, heu, ah, ouais. Ouais, ouais, ouais.
C'est ça et en fait, on on a fait une grande boucle pour pour revenir un un petit peu à ça, c'est que la cette, heu, cette odeur de, heu, de de sauce tomate cuisinée de ma grand-mère et ben, c'est ce qui m'a donné vraiment, heu, l'amour de cette cuisine italienne où on retrouve beaucoup de sauce tomate aussi, comme ça, quoi. <laughs>
Oui, oui. Mmh. Ouais. C'est génial. Oh, bah, oui, c'est génial. Non, non, franchement, c'est génial. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Heu, tu m'as donné, heu, bah, l'eau à la bouche, honnêtement et heu, et puis, tu vois, je savais pas, hein, ce truc, hem, merci beaucoup pour ton partage, heu, ah, ouais. Beh, la carbonara, le ragoût, tu a tu appelais ça comment? Le
Eh tu vas pouvoir essayer la carbonara maintenant! Ouais. <laughs> Heu, ragu di carne, ça veut dire ragoût de viande, en fait. <chuckles>
Ouais, ragoût de viande. Oh, non, génial. Merci beaucoup.

Bah, écoute, je me demande si c'était pas du persil même, heu, qu'il y avait.
Ah waouh! OK, OK, OK, OK!
Ouais, ouais, ouais, ouais, parce qu'elle était pas très, heu mmh, je me rappelle pas avoir vu de basilic, heu, dans la cuisine, hem, chez elle.
OK. Mmh mh. OK.
Mais, heu, mais ça, en fait, c'est, heu, ce qui a un peu déclenché mon, heu, mon amour plus tard <chuckles> que j'ai découvert pour la cuisine italienne.
Ah génial! Alors que ta grand mère, heu, n'était pas italienne, tu as pas d'origine italienne? D'accord. OK, ah, waouh, ouais.
Ouais, non, non, non. Et heu et j'ai, hem, beh, j'ai eu la la chance de, heu, d'avoir sur mon chemin, hem, une Italienne, heu, qui, heu, est <blows air> une amie depuis plus de 20 ans, maintenant.
Mmh mh. Mmh mh.
Et je suis allé un jour chez elle, heu, elle m'a invité, heu, donc c'était chez ses parents.
OK, en Italie, du coup?
En Italie, exactement. Heu, donc dans la région de <coughs> comment elle s'appelle cette région? C'est entre Venise, heu, Venise et Triest.
Ouais. Ça me dit rien, ça me dit rien du tout, mais bon, heu, plutôt le d'accord, le nord. Ah! D'accord, bah, d'ailleurs, je crois, heu, qu'effectivement, le Nord est vachement réputé pour la pour sa cuisine, non, en Italie?
Donc c'est le nord de le nord de la botte. <laughs> Ah écoute, il il y a un truc ouais voilà, c'est ce que j'allais dire, il y a un truc qui est très haut, heu, sur ma liste de souhaits, heu, ma ma bucket list, <laughs> c'est de faire un tour gastronomique de l'Italie, heu et de partir du haut et de tout faire jusqu'à la Sicile pendant des semaines. Hem, mais j'ai découvert une autre, heu, une autre tradition, heu, là-bas. Et heu, bah, en fait, l'origine des, hem, de de certains plats, heu, qu'on, heu, qu'on connaît, heu, et qu'on fait pas forcément de la bonne façon en France.
Enfin, toute l'Italie en général. C'est ça? <laughs> D'accord. D'accord. Waouh! D'accord, ouais, je vois, je vois. Je vois. Mmh mh.